Unfassbar. Also, ähm, ich glaube, das ist schon je nach Region unterschiedlich, aber wir sehen die auch, ähm, wirklich, wenn wenn so wenn's abends dunkel wird, im im Sommer. Es gibt so, sch äh, bestimmte Zeiten, da sind die mehr unterwegs, ähm, also, von den Jahreszeiten her und, ähm, wir merken das dann immer, weil hier so viele Hunde leben in diesem Ort und dann schlagen alle Hunde an. Das fängt so in einer Ecke an- du kannst das so mit dem Ohr mitverfolgen- dann geht's dann macht's so die Runde und, ähm, die gehen bei uns wirklich am am Zaun die sind neben dem Zaun von unserem Haus wirklich ganz nah am am am Haus einfach und das ist sehr beeindruckend einerseits, aber andererseits also, mir, ähm, gibt das schon immer auch so 'n mulmiges Gefühl, weil das werden halt auch immer mehr.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich kenne das so. Bei uns gibt's nämlich hier auch solche Wildschweine. Also, genau das Szenario, was du da grade beschreibst, kenne ich nur zu gut. Und wenn man's dann abends Grunzen hört, das ist irgendwie unangenehm, finde ich auch immer. Mhm, äh
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist schon die die sind auch einfach so ich weiß ja nicht, wie viele Kilo die wiegen, aber das ist ja die sind ja schon 'n 'n 'ne Erscheinung, sage ich mal so und, klar, wenn ich
Also, sind die in Portugal auch was größer dann, diese Wildschweine? Oder sind das so, ähm, wie hier ers ja?
Die sind schon die si die sind schon echt groß. Also, ich muss sagen, ich mir ist jetzt in Deutschland- auch wenn's die auch in der Region, wo ich aufgewachsen bin, auch gibt- da ist mir aber nie eins begegnet. Also, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ähm, ob das irgendwie 'n anderer 'ne anderem ähm, anderer Typ von von Wildschwein ist, sozusagen, ähm, 'ne andere Rasse oder was auch immer, wie man das dann nennen mag. Ähm, aber ich war schon ich war irgendwie erstaunt. Also, ich habe mir gedacht, das ist ja wie so 'n kleiner Stier. <chuckles> Kam mir das vor.
Mhm. <snorts> Hast du dann irgendwas gemacht, äh, dass das Schwein vielleicht sich, ähm, auf die Hinterläufe also, dass es wegläuft? Oder hast du irgendwelch laute Geräusche oder was hast du vielleicht für Strate
Also, es ist es ist ja Es ist tatsächlich von selbst weggelaufen. Also, dadurch habe ich's erst gemerkt. Also, auf einmal war da irgendwie so 'n ich habe wie ich habe ehrlich gesagt, äh, das Gefühl gehabt, ich fühle den Boden so 'n bisschen beben und es hat sich auf einmal so das war so 5 m bis 10 m so, äh, links von mir hat sich was hat sich auf einmal was getan und dann sehe ich dieses Riesenviech davon galoppieren. Also, das ist davongelaufen. Ähm, ich musste dann noch gucken, weil, mein Hund ist dem dann hinterhergesetzt. Dann dachte ich: „Das ist keine gute Idee.“ Ich habe dann, äh, vor allem, äh, Sorgen um den Hund gehabt, habe den zurückgepfiffen und, ähm, ich war ich war ehrlich gesagt in Schockstarre. Also, ähm, das ist ja zum Glück von mir weggerannt, ne? Aber ich habe mir dann schon gedacht: „Ich weiß nicht, ob ich die Route noch mal gehen mag.“, weil, ich meine, grad im Frühling, wenn die dann Junge haben und dann willst du ja so 'ner Mutter äh, so 'ner Wildschweinmama willst du dann ja auch nicht begegnen, ne?
Okay. <chuckles>